أنا كنت عايز أسألَك، إزاي بتقدَر توازن بين حياتَك وعملَك والحياة الشخصية بتاعتَك يعني؟ سواء الشغل أو الدراسة أوالحياة الشخصية، مع رتم الحياة السريع ده؟
آه، هو ب بُص باختصار شديد أوي، أنا آآ، الشغل شغل، والبيت بيت و يعني يمكن أكتر حاجتين بافرّق بينهم، الشغل والبيت. الدراسة أكيد يعني، الدراسة كانت لما كنت بادرس، أكيد كانت بتاخد جانب أكبر أو أهم شوية، ولكن خلاص أنا خلّصت دراسة، فدلوقتي أنا شغل وبيت. فأنا الشغل باخلّص مثلًا خلينا نقول باخلّص الساعة 17:00 مثلًا، خلاص الساعة 17:00 باعمل، آآ log out أو تسجيل خروج، شكرًا أنا تقريبًا نسيت كل حاجة، كل تفكيري دلوقتي أنا هاروَّح أعمل إيه؟ آآ، آآ، الحاجات اللي عليّا، محتاج أعمل إيه، هاقضّي وقت، هأخرج مع أصحابي مثلًا نشرب قهوة والَّا حاجة. بس، هو دي يمكن د ده الحاجة اللي أنا باعملها يعني.
إمم. تمام. كويس. تمام. آه. اهم، تمام. طب، أنتَ بتبتدي يومَك الساعة كام؟
أنا خ يعني هو ب ال ال الشيفت بتاعي م مُتغير، مش ثابت برضو عشان أ يعني بس في الغالب الصبح يعني، أحيانًا س بابدأ الساعة 08:00، أحيانًا بابدأ الساعة 09:00، وأحيانًا باخلص 16:00 امم.
تمام. يعني أنتَ لو ابتديت 08:00 بتخلص 17:00 لو ابتديت 09:00 بتخلص 18:00 مثلًا؟
لأ، س أقل ساعة، 08:00 باخلّص 16:00 09:00 باخلّص 17:00 آآ، 8 ساعات، آه.
تمام، تمام، تمام. طيب، أنت أنت بتقدر توازن بين حياة ش يعني ال عملك وح وحياتك الشخصية، يعني بتقدر ت تُوفي باحتياجات البيت؟
ف إمم. بافصل بينهم فعلًا. آآ، آه هاقول لك برضو إزاي، آمم، يعني أنا زي ما قلت ل هو طبيعي، بُصّ، زي أ أنا، أنا زي أي حد برضو عنده مشاكل في الشغل بقى وحوارات ومديري وبتاع، آآ، يمكن قريّب خالص حتى لو هنتكلم على موقف مثلًا أنا آآ، كان في مشكلة بيني وبين ال الQA أو اللي هو ال ال إسمه إيه؟ اللي هو ال مهندسين ال الجودة في الشغل ال آه، ال ال بتاعي، فيعني كانت مشادة و و وغلطة يعني اتحسَبت عليَّ، وأنا عملت شغلي، أنا عملت شغلي والغلطة دي اتحسبت ع "طب اتحسبت عليَّ ليه يا جماعة؟" قال لك: "لأ، أصل والله إحنا رفعنا لل آآ، لل للClient أو الزبون أو الشخص ال ال اللي إحنا شغالين له Vendor أو آه أو اللي إحنا شغالين ع معاه يعني، فبالتالي هو رفض ال قال لك: 'لأ، دي غلط.'" "طب يا جماعة أنتم قلتوا لي أعمل ك شغ الشغل بالطريقة الفلانية، فخلاص أنا عملت شغلي." فالمهم نوع يعني شد وجذب بقى وحوارات من ديّة، وطبعًا كنت قعدت فترة يمكن ما باكمّلش يعني يمكن 3 أيام جيت كده، كنت باقول لهم: "لأ، أنا هاستأذن مش هاكمّل الشغل." ما باكمّلش الدوام بتاعي كمان وكنت باروّح.
آه. تمام. الجودة، اهم. كويس. العميل. تمام. كويس. آه. تمام. طب ده أثّر على حياتك الش يعني حياتك الشخصية أو حياتك العائلية؟
ما هو دي الفكرة بقى اللي أنا باقول لك آه، إن أنا هنا باعمل إيه بقى، إن أنا ب خلاص أنا خرجت من ال مجرد ما باخرج من بوابة الشغل، شكرًا آآ، آآ، فل فلان أنت إيه على القهوة آجي لك طيب والَّا إيه الوضع؟ آه لسّه، ما خلّصتش طب تمام قشطة يالّا، أنا هاروَّح ه هاكل لُقمة كده وكلّمني، خلاص أوكي، ب يعني إيه أنا م يعني خلاص خرجت من الشغل، مش هافكَّر كتير.
الموقف دوَّة خ معقولة! تمام. لأ، دي حاجة كويسة جدًا إن أنت بتقدر تعمل الموضوع دوَّة، في ناس كتيرة ما بتقدرش تعمل كده.
مش هافكَّر. امم، وبالهي نفسي. امم هو
ط طب أنا عايز أسألك أنا ممكن أرجع شوية لورا، آآ، امم، أنت أيام طبعًا أنت يعني زي ما إحنا عارفين في مصر، بُعْبُع الثانوية العامة.
اتفضل. آه.
أنت كنت آآ، بتِقْضي يومك إزاي، أو بلاش يومك يعني الفترة دي، كان فعلًا زي بقية الناس فترة عصيبة عندكم، ومخيّمات و وما فيش حد يرفع صوتُه وكده؟
آه، آه. فهمتك. إمم، لأ ده هي فترة الثانوية فعلًا كانت فترة صعبة، فترة الثانوية ديَّة اب يعني مرحلة استثنائية شوية، مش هنطبّق يعني مش هاطبّق ما كنتش أنا كده بنفس الشخصية دي خالص لأ، ال فترة توتر كبيرة م حرفيًا ما باعملش حاجة غير إن أنا باذاكر وباروح الدروس آآ، فكان تقريبًا حياتي كلّها قايمة على المذاكرة والنوم بس، إن أنا ب يعني أنا ما باعملش ح ما وراييش حاجة غير إن أنا باذاكر، وباروح الدروس وبانام، فما كانش عندي حياة شخصية حتى كمان يمكن.
<clears throat> تمام. اهم. تمام. يعني و حياتك الشخصية، أو اللي هي العائلية، الصداقات ما كانش في خالص؟
آآ ما كانش ما كانش ما يعني أنا أنا أصلًا بطبيعتي خد بالك
تمام، طب ده ما سبّبلكش مشكلة، يعني ما كنتش حاسس إن أنت في حاجة أنت مفتقدها؟
مأ مأ آه. ما هو ده ده اللي أنا كنت هاقوله لك فعلًا، إنه أنا آآ، يعني شوية كنت شوية في الفترة دي شخص انطوائي شوية، يعني مش انطوائي، انطوائي، يعني شوية كنت انطوائي، يعني ما عندي الاجتماعيات عندي كانت ق كانت قليّلة شوية، ما ما باعرفش إن أنا آخد وأدّي كتير، ما با ما ما عنديش فرصة إن أنا أفتح حوار، كان عندي أصدقاء، كنت خجول، كنت خجول. بس أنا بعد يمكن ع في مرحلة الجامعة حاولت إن أنا أتدارك النقطة دي شوية، آآ، بعد كده رُحت الجيش بقى، لأ، بقيت أكتر انفتاحية شوية.
اهم. تمام. امم. تمام. كنت خجول يعني. تمام، تمام. أنت دخلت جامعة، كليّة عملية، والَّا كليّة نظرية؟
آه، يا نهار! لأ، خ تعالَ بقى، <laughs> أنا قلت بقى إيه، آآ، زي ما أنت عارف بقى في مصر يقول لك عدّي الثانوية، وهترتاح بعد الثانوية دخلت بقى أنا ال <giggles> لقيت الث
آه. <laughs> آه، ده د أ أ دي الحُفرة اللي بتتحفر، أنا عارفها دي.
لقيت الثانوية كانت أرحم بكتير، عارف أنت محمد آآ، اسمه أحمد آدم لمَّا كان بيقول: "العمى أرحم بكتير." <laughs>
<laughs> أ تمام، لأ وبعد كده برضه الحياة العملية، يعني حتستريّح بعد الجامعة وبرضه، <laughs> هي، هي.
أ ف آه، يالهوي! أبدًا <laughs> ده أنا ارتحت راحة، لأ أنا كنت في كلية عملية وكنت عندي ال ال المعامل الساعة 08:00 ص وكنت باضطّر إن أنا أصحى مثلًا 06:00، 06:30 أحيانًا، 06:00 كنت باصحى 06:00 ف لا لأ، آآ
تمام، آه، امم. ياه! تمام، طب الفترة دي، أنت كانت يعني حسّيت إن أنت الدنيا بقِت أحسن شوية في حياتك الشخصية، والَّا برضه بالضبط كانت نفس فترة الثانوي؟
آآ، لأ شوف هي كانت أحسن شويّة ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأنّه الجامعة زي ما أنت عارف يعني يعني حياة أوسع شويّة بتختلط بناس آآ مثلًا الكلية فيها عدد كبير آآ بتسافر كل يوم على عكس الثانوية، الثانوية إحنا ما كناش بنروح المدارس أنت فاهم إحنا كنّا قاعدين بنروح دروس ونذاكر وبس، ولكن الجامعة كنّا بنروح وبنحتك، فكرة الاحتكاك ذات نفسها إنّك بتحتك بناس بتقابل صحابك بتشوف ناس كل يوم، أنت عارف أنا أنا عاوز أقول لك حاجة عن عن يعني عنّي أنا شخصيًا آآ، أنا من نوع اللي مودي بيتغيّر لم مجرّد ما باخرج بس كده وأشوف الناس أو أشوف أبص في وشوش الناس بس مش لمجرد حاجة، أنت ممكن تضحك عليَّ، ولكن ده حاجة بتخليني بتغير مودي بتاعي اللي هو آآ مجرّد ما باشوف ناس كده وشوش أبص في وشوش الناس خلاص أنا أنا تمام يعني <chuckles> حتّى لدرجة إن أنا <giggles> أحيانًا ح آه.
أكيد. تمام. اهم. تمام. اهم. تمام. آه. <laughs> يعني أنت بقيت من انطوائي لشخص اجتماعي في فترة الكلية، اتقلب ال الموضوع 180 درجة. طب أنا عايز أسأل لك على ف حاجة تانية أنت أنت عندك عيلة أنت متجوز و
آه. أ تحوُّل شوية. أيوه. امم، صحيح.
طيب، أنا عايز أقول لك في فترة الخطوبة دي، ويمكن اللي أنا باسمعه بتبقى دايمًا الموضوع دوّة فيه مشاكل كتير، هل كان عندك مشاكل ما بين إن أنت بتوازن ما بين عملك وحياتك الشخصية، أو آآ
أوه! هو هو هو. <laughs> <giggles> ده أنت ده إحنا كده رُحنا ده إحنا رُحنا ده أنا عملت ماجستير في الموضوع ده، <giggles> إحنا رُحنا لموضوع بقى اللي هو فعلًا آه كانت مرحلة صعبة شوية، فكرة آآ، يعني برضو ال ف فترة الخطوبة يعني ال ال ال ال ال خطيبتك مثلًا بتبقى محتاجة اهتمام أكتر، محتاجة إنك تكون موجود معاها، وفي نفس الوقت أنت آآ، شغال مثلًا وعندك التزامات، يعني أنا طبيع أنا ط أنا أنا مغترب مثلًا، أنا ه هاقول لك أنا طبيعة حياتي عاملة إزاي، عشان برضو تكون متفهم الوضع معايا، يعني أنا مغترب فبارُوح الشغل مثلًا الصبح، بارجع أنا اللي كنت ب بانضّف يعني ب ب باعمل الأكْل لنفسي، ب آآ، باغسل مش عارف بانشُر بكذا، باجهّز حاجات بُكرة، حاجات غير بقى الحاجات التانية، بجانب ده كلّه طبعًا أنت محتاج إنك تكلمها بقى أقل حاجة ساعتين في اليوم مثلًا علشان الاهتمام، آه ده ده ساعتين وأنت ما أنتش مهتم برضو، خ ده أنت لو كنت بتهتم بقى، فاهم؟ <giggles>
آه، لأ سمّعني بقى أنا عايز أعرف. <laughs> كنت بتهندل الموضوع ده إزاي؟ آه. امم. مفهوم. امم. طبعًا. تمام. آه. ساعتين! تمام. أ أ يعني يعني أنت بتدّي ساعتين من يومك، ده غير أكيد الأيام ال المقابلات، ومع كده برضو أنت مقصّر.
آه طبعًا. لأ مقصّر ده موضوع ما ما فيش مفر منه، بس اللي هو أنت بتحاول توازن شوية، اللي هو بحاو بتحاول ت يعني إيه، ما تبقى مقصّر مش مقصّر مش م
تمام. تمام. اهم. آمم ما ما تحكي لي كده على موقِف في الفترة دي يكون يعني كان ظريف كده، حاجة حصلت في موضوع إن أنت بتوازن ما بين حياتك ال الشخصية وف وفي نفس الوقت الشغل بتاعك؟
امم. آه. آه طيّب. <chuckles> موقف واحد! هو مواقف كتيرة طب أنا يمكن أكتر موقف آآ يعني جه في بالي دلوقتي وأنا معاك، كان في يوم امم.
يعني مثلًا نسيت ال ميعاد الخطوبة مثلًا، حاجة زي كده.
آآ لأ دي حاجات لأ، لأ حاس ده أنا مذاكر في الحتة دي كوي ما <giggles> أنسى مواعيد؟ يعني تاريخ الخطوبة، تاريخ المش عارف إيه، أول مقابلة كانت إمتى، وأول مكالمة إمتى؟ لأ الكلام ده ما أقدرش، ما أقدر <giggles> لأ ياه! تمنه غالي أوي ده. أنا يمكن آه يمكن أكتر حاجة يا لهوي! فيمكن كان أكتر حاجة إن أنا مثلًا جيت يوم كنت مُرهَق خالص فأنا ما س س يعني إيه؟ نمت، اللي هو آمم أنتِ فين؟ لأ أنا مش عارفة إيه، طب تمام قشطة أوي. اللي هو أنت أنا مُجرّد ما قلت لك كذا أنت ما صدقت! آه طبعًا، أ أنا بيني وبينِك أنا ما صدّقت فعلًا، أنا ده محتاج أنام. <giggles> فطبعًا هوب، هوب، هوب، هوب.
<chuckles> تمام. <chuckles> ما ينفعش. <laughs> تما آه. الضرب بيبقي صعب. تمام. آه. <chuckles> ودي كانت مشكلة كبيرة يعني؟ ده اتسبب لك في مشكلة كبيرة؟
آآ ما خلاص بقى هتضطر بقى تجيب هدية وصالح بقى وآآ
أها. بس أنت عرفت السكة يعني.
آه، خلاص، خل دلوقتي بقى متجوزين وخلاص والدنيا
ي
أ أهدي شوية.
طب، أنت آآ، يعني الفترة اللي إحنا فيها دي وبالذات يمكن آخر سنتين، أنت شايف إن في فرق في الحياة ال يعني التوازن ما بين العمل والشغل والحياة الشخصية؟ هل فرق في آخر سنتين؟
آه، آه. إمم. آه، آآ، أيوه، أيوه، أيوه، آه، بص ده حقيقي فعلًا، يعني أنا حسيت إن هو فرق معايا جدًا. هاقول لك إزاي، فكرة يعني هو يمكن بعد الجواز بقى في توازن شوية، يعني الحياة بتبقى أهدى أو رتم الحياة خلينا نقول، أنا باحس أنا كده أنا أنا بالنسبة لي أنا رتم الحياة أهدى شوية. آآ، يمكن نظرتك للحياة تبدأ تخ يعني تختلف آآ، تدريجيًا واحدة واحدة آآ، آمم، <tsk> اللي هو أهدافك، ليك أهداف مهمة في الحياة هو آآ اللي هو آآ، عارف أنت أنت طبعًا في مصر أنت عارف كل الشباب كل هدفه أي شاب بيقول لك آه، إن أنا أجيب شقة عشان أتجوز، هو ما بيفكرش في ال في ال الخطوة اللي بعد كده. طب، وبعد ما تتجوز؟ ما أعرفش، أتجوز بس وبعدين هاشوف يا عم هو أنا عارف أتجوز أصلًا. فاللي هو الجواز بيخلي في شئ من الاستقرار شوية، اللي هو آه، تمام خلاص اتجوزت، ركز في شغلك آآ، بترجع مثلًا بتلاقي أكل مثلًا، بتلاقي البيت كويس، بتلاقي في حد مهتم لأمرك، بتهتم لأمر حد مثلًا، ش شيء من هذا القبيل يعني، فبالتالي طبعًا في توازن شوية.
زي ما ناس كتيرة بتقول، إمم. طب، ما يا ريت تقول لي إزاي؟ معاك أنت. إمم. تمام. تمام. اهم. تمام. أكيد، طبعًا. بس كلمني عن التحديات اللي بتقابلك يعني، التحديات أغلبها بتبقى في إيه؟ إن أنت تقدر توازن ما بين حياتك الشخصية وفي نفس الوقت الشغل؟
آه. طيب، دلوقتي والّا قبل ك قبل ال ال قبل كده؟ أخر سنتين.
لا آخر سنتين يا ريت يعني لو تكلمني أو الفرق اللي أنت حاسه دلوقتي؟
هو يمكن أكبر التحديات هتبقى تحديات مالية شوية، أو التحديات المالية ويمكن أول سنتين برضه بعد الجواز معاها تحديات ال م ال اللي هو إيه، اللي هو خلينا نقول ن ن تطبيع أو إن إحنا نطبَّع على بعض، اللي هو إحنا نفهم بعض بصورة كاملة بقى، اللي هو حرفيًا، فترة الخطوبة طبعًا أنت فاهم، أ ب بنتجمَّل شوية، شخصيات مش كاملة أوي، ولكن بعد الجواز الشخصيات خلاص بتظهر ع بصورة كاملة، نتقبَّل بعض بعيوبنا، ب بشخصياتنا الكاملة، فده ب بيبقى في شيء شوية من المجهود، بجانب طبعًا زي ما قُلت، أمور المال
تمام. تمام. كويس. أكيد طبعًا آه. اهم. أنت كده بتخليني عايز أسألك على أكتر مشكلة بقى في الشخصيات قابلتوها؟
إمم. أكتر مشكلة في الشخصيات، آآ آه أنا هاقول لك، آه أنت تقصد إمم، إمم، إمم، آآ أنت تقصد لأ أنا هاتكلّم في الشغل، أنا هاقول لك أنا يمكن أكتر شخصية أنا يمكن أكتر شخصية متعبة اللي اتعاملت معاه، هو شخص في الشغل كان مديري هو، آآ مدير ناشف شوية، آآ كان مغربي، أنا أنا ما أعرفش هو هل المغاربة كلهم كده، ولكن ما أعتقدش يعني هو هو كان ناشف وكان هيكون سبب في إن أنا هاسيب شغلي يعني، يمكن ده أكتر شخصية أصعب شخصية أنا اتعاملت معاها. عارف أنت اللي هو
آه يعني إن أنتم تبقوا متفاهمين أكتر. تمام. إمم. كويس. تمام. طب ده أثر معاك في حياتك الشخصية؟ يعني بسبب آآ ده كنت بترجع متضايق و
آه طبعًا. أوه! طبعًا أنا أنا باقول لك، أنا كنت خلاص و يعني تقريبًا تقريبًا مشيت من الشغل تقريبًا، يعني آآ، جات من عند ربنا إن هُم نقلوني مشروع تاني تحت نفس الشركة، في نفس الشركة لكن في مشروع تاني تحت مدير تاني، فده جات بقى اللي هو اللي هو خلاص اللي في في اللحظة الأخيرة، هدف في الدقيقة ال90 زي الأهلي كده مثلًا.
آه. طب أنت حسيت بعد الموضوع بعد ما اتنقلت لمدير تاني حسيت براحة أكتر؟
آه آه، حقيقي آه، فرق كبير جدًا، فرق كبي أنت يعني أنت لمّا بتشتغل مع مدير آآ كويس أو ف بيئة العمل، ما هي بيئة العمل لو مُريحة أنت بترتاح، وحتى لو أنا قعدت أقول لك مش ما بتفرقش في ال لمّا بتبقى مرتاح في الشغل بترتاح في البيت، آه ده حقيقي فعلًا، مهما قعدت أقول لك أنا
تمام. آه. آه، ده السؤال اللي كنت عايز أعرفه، فعلًا الموضوع ده بيفرق كتير؟ يعني لمّا بتبقى ال الح يعني الشغل فيه ضغط و وتعب يعني وقلق، بيأثّر عليك في البيت؟
آه. طبعًا. أوه! أكيد، أكيد، شوف أنا باحاول قدر الإمكان آه إن أنا أفصل، ولكن مش %100 فبالط ب بالطبيعي طبعًا بت اتأثرت طبعًا يعني وبيأثر عل
تمام. طيب أنا بجد يعني آآ، يعني استمتعت فعلًا بالمحادثة دي.
ف حبيبي، أنا أنا ال أنا ش يعني اتشرفت والله واستمتعت بالحديث معاك، باشكرك.